Hey du, ich brauche mal 'nen Rat Ratschlag von dir. Also, nämlich ich bin gerade ich habe gerade wirklich s ziemlich große Probleme, meine eigenen Erfolge anzuerkennen. Verstehst du? Irgendwie, wie wie soll ich das sagen? Ich ich habe zwar ich hatte z zum Beispiel eine Englischprüfung mal geschrieben und ich hatte auch eine ziemlich gute eine ein ziemlich gutes Ergebnis gehabt bei der Englischprüfung, aber irgendwie fühlt sich das an, als hätte ich wirklich nicht die das Ergebnis verdient so. Also, es fühlt sich an, als hätte ich wirklich nicht so viel wie die anderen gemacht, aber da trotzdem eine gute Note bekommen und das ich fühle mich dann immer so schuldig. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Hast du irgendeinen Ratschlag für mich vielleicht?
Ähm, du fühlst dich gleich schuldig. Also, es ist ja nicht nur, dass du das nicht anerkennst, sondern, äh, wie wie was wo kommt denn das Thema Schuld her? Also, äh, schuldig gegenüber wem?
Ich ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, es es fühlt sich einfach so und als hätte ich nicht die Note verdient. Es ist äh, also, es fühlt sich also, die anderen Leute lernen viel mehr als ich zum Beispiel. Und ich habe auch jetzt nicht superviel gelernt, so zugebenermaßen, aber irgend irgendwie habe ich dann eine gute Note bekommen. Und ich weiß nicht, das ist eine Schuld das ist ja, glaube ich, ein Schuldgefühl gegenüber mir selber so. Ich ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Es ist so schwierig zu greifen.
Und passiert dir das jetzt nur in der Schule oder passiert dir das auch in anderen Situationen oder hast du schon beobachten können in anderen Lebensbereichen, sage ich jetzt mal?
Uh. Also, ja, bei mir ist das also, bei Videospielen zum Beispiel war es auch so. Ich weiß nicht wieso, aber, ähm, ich habe mein Spiel sehr, wie sagt man das, sehr intensiv gespielt. Und ich war auch ziemlich gut darin, aber es fühlte sich so an, als würde ich nicht dahin gehören. Also, halt wo wo ich halt, äh es fühlt sich so an, als hätte ich wirklich nichts äh, es verdient, da in dieser, äh, wie sagt man das, in dem Rang zu spielen, wo ich gerade drin bin. Also, da waren wirklich sehr gute Spieler drin und sie waren ich es fühlt sich an, als wären sie viel besser als ich. Und es ist so das ist es fühlt sich so an, als würde ich wirklich dann, nicht dahin gehören einfach. Es ist schwierig zu erklären.
Mhm. Bist du, äh, selbst, äh bist du sehr selbstkritischer Mensch?
Ja, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, würde ich sagen. Vor allem, wenn ich halt einen Fehler mache, dann erkenne ich das auch sofort. Und ich versuche dann auch sofort nachzudenken, wie ich das besser machen könnte zum Beispiel. Aber ich kann das auch verstehen, wenn zum Beispiel andere Fehler machen und dann kann ich auch versu ich versuche es halt die ganze Zeit von ihrer Perspektive zu sehen sozusagen und, äh, zu begreifen, warum sie diesen Fehler vielleicht gemacht haben so. Also, ja, es kann sein, dass ich von Natur aus sehr selbstkritisch bin und deswegen auch sehr oft immer sehr auch mir gegenüber sehr gemein bin, würde ich mal sagen.
Ja, also, äh also, interessant ist ja, dass du den anderen die Fehler zugestehst, nur dir selbst nicht.
<chuckles> Ja, ich weiß nicht wieso, aber <sighs> ich wie kann ich das sagen? Es ist so, als würde ich wirklich mit mit mir selber kämpfen manchmal. Manchmal muss ich m mir ja selber sagen, dass ich auch etwas Gutes gemacht habe. U u und aber aber dann sagt ein anderes ich so sozusagen das die ganze Zeit, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dann k kämpfen die beiden in meinem Gehirn sozusagen miteinander.
<chuckles> Ja, ja, ich ve ich versteh das Blind. Ähm, äh, gibt's irgendwas in dir, was sagt: „Ich ich darf keine Fehler machen?
Oh, also, ja, ich bin grad ein Unistudent und, ähm, ich achte sehr drauf, dass ich keine Fehler in meinen Hausaufgaben halt mache, also, die ich halt abgeben muss. Und, ähm, das funktioniert auch meistens ziemlich gut, weil ich, ähm, äh, immer natürlich überprüfe, ob ich alles richtig richtig gerechnet habe, beziehungsweise richtig geschrieben habe. Und dann schaue, ob es auch, äh ob ich auch damit zufrieden bin sozusagen, bevor ich das immer abgebe. Und da kann kann ich aber auch sagen, dass ich nicht dass ich ziemlich entsp locker b also, locker wie heißt es, ähm das ich ziemlich locker in diesem Bereich bin, weil ich dann sozusagen, wie sagt man das? Es macht mir halt Spaß einfach, die Aufgaben selber zu lösen und, äh, zu sehen, dass ich das geschafft habe und da aber und selbst wenn ich Fehler mache, dann weiß ich halt, d dass ich das nächste mal auch einfach s so machen soll, wie's halt so in der Antwort geschrieben ist sozusagen. Und da fühlt es sich immer gut an irgendwie.
Ach, da kann in der Situation kannst du den Fehler eben eher als positive Anregung sehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Mhm, ja, also, ich also, ich mag's auch natürlich, aus meinen Fehlern zu lernen so, aber vor allem jetzt bei diesen, ähm bei bei in der Uni, weil ich weiß, dass diese Fehler mir sehr viel bringen, weil ich dann das in der Prüfung dann weiß, dass ich diese F Pre für, äh Fehler nicht mehr machen werde sozusagen. Aber ich weiß nicht wieso, aber, bei den anderen Sachen, also, zum Beispiel Videospielen oder, ähm in der Schule früher war das auch so, dass ich dann immer selbstkritisch war, so halt gesagt habe: „Oh, diese Fehler sind halt so groß, dass dass ich dann in der Zukunft keinen Job mehr haben könnte, so.“ Also, ich war sehr selbstkritisch da in der Zeit, aber ich ich weiß nicht wieso's nur bei den Uni Aufgaben jetzt so ist, aber mein Gehirn sagt mir einfach, dass ich einfach weitermachen soll o ohne irgendetwas. Das ist. Ich ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist wirklich schwierig.
Ja, ist das bei den also, wenn du 'n Hobby hast oder so was genauso? Also, ich weiß nicht, ob du ob du 'n Hobby hast, aber bist du da genauso kritisch oder muss das da auch so perfekt sein, oder
Ähm. Bei meinen Hobbys ist das eher etwas anders, würde ich sagen, weil ich mag's halt zu lesen allgemein und da kann ich einfach lesen, ohne dass ich wirklich selbstkritisch sein muss sozusagen und mich selber und nach, wie heißt es, Verbesserungen suchen muss aktiv. Und aber manch manchmal gibt es solche, wie wie sagt man das, diese Bücher, die dir halt Ratschläge geben, die, äh, Wegweiser-Bücher, die sprechen mich halt manchmal ziemlich stark an und, ähm, sie sagen mir dann halt also, sie sie sprechen meine Kritikpunkte sozusagen direkt an. Und das fühlt sich halt immer ziemlich schmerzhaft an, ehrlich gesagt. Und
Äh, mhm. Also, du sagst, du fühlst sich so so 'n bisschen ertappt oder dieser Teil in dir fühlt sich ertappt, sagen wir mal, bestätigt, ne? D möglicherweise.
Ja, genau, genau. Das ist ich weiß nicht, wie's auf das ist halt wirklich manch ich möchte mich halt einfach mal manchmal mal entspannen, aber manchmal geht das irgendwie nicht, weil weil ich ganze Zeit hm, die ganze Zeit nach Fehlern suche automatisch. Mein Gehirn sagt mir, was ich falsch gemacht habe, was ich was ich besser machen könnte oder ich weiß nicht, wieso. Also, s er will einfach, dass ich nicht, äh, mich entspannen kann manchmal. Es ist es ist wirklich schwierig.
Ja. Spannend, dass du diesen diesen dass du das auch so so beschreibst, dass es halt diesen Tei Teile, in dir gibt und was wäre denn, wenn du den einfach annimmst? Du sagst ja, es gibt, äh, diesen weiß noch nicht gib dem mal 'n Namen. Äh, weiß nicht ob du es liegt jetzt nicht nach Perfektionismus, oder?
Mhm. Uh, ähm. Ja, Perfektionismus ist es nicht, aber ich möchte einfach allgemein ein besserer Mensch werden. Und, äh
Warum willst du besserer Menschen werden? Bist du bist du noch kein guter Mensch?
Mhm. Ja, also, ich würde mich selber nicht als guten Menschen beschr äh, bezeichnen, aber wie
Und warum tust du's nicht?
<sighs> Ich weiß nicht, ich mag mich selber einfach nicht. Es ist es ist so schwierig irgendwie, mich sel sich selber zu mögen. Ich ich versteh nicht mehr, wie das geht, weil
Äh. Was genau, magst du denn an dir nicht?
Oh, <sighs> ich mag einfach mein mein Mins also, ich mag mein Mindset nicht. Ich mag nicht, wie ich aussehe. Ich mag ich mag mich selber nicht. Also, wenn ich mich selber als Freund haben würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht mögen so. Verstehst du? Es ist ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mag auch nicht, wie ich halt mit anderen rede a ab und zu mal und wie ich mich halt allgemein verhalte. Ich ich sehe halt die schlechten Dinge in mir selber so.
Ja, das hm.
Es ist
Ha hast du Freunde?
Ähm, ja, ich hab Freunde.
A auch gute Freunde?
Ich würde sagen, dass sie gute Freunde sind, ja.
Ja, dann schlage ich dir mal vor, f ähm, treffe dich mal mit den mit deinen Freunden, aber einzeln bitte. U und und sag ihm aber vorher: „Du, ich möchte, wenn man sich das nächste Mal s sehen“ also, es gibt so 'n bisschen 'n kleines Drehbuch, was dann einzuhalten ist.
Oh.
Und frage mal deinem besten Freund, sage: „Du, wir treffen uns. Und dann sagst du mir bitte" „15 Minuten lang, was du gut an mir findest.“
Oh, okay, und s das ist interessant, ja. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht tatsächlich.
Ja? Und dann, ähm, also, d aber das Drehbuch muss er relativ hart einhalten. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Und diese 15 Minuten müssen eingehalten werden. Und selbst wenn ihm nach 5 Minuten nichts mehr einfällt, äh, dann das nicht abbrechen. Also, du darfst eh nix sagen, du darfst nur zuhören. Und dann sagt er sag ihm das schon vor als Drehbuchanweisung. Selbst also, we selbst wenn dir nach 5 Minuten nix mehr einfällt, dann einfach weiter dranbleiben, dann kommen nämlich manchmal noch so Ideen so ausm Hintergrund. Das ist manchmal so gefasst die die tiefergreifenden. Und wenn er dann 15 Minuten, also, wenn er 10 Minuten still ist, ist er 10 Minuten still, ist nicht so schlimm. Also, diese Stille nicht irgendwie zwanghaft, äh, überbrücken oder in dem er Sachen wiederholt. Und du hörst nur zu. Du hörst nur zu, darfst es nicht bewerten und darfst auch nicht fragen, nur zuhören. Und dann verabschiedet ihr euch, ihr sprecht auch nicht drüber. Und dann könnt ihr euch am Tag später ja noch mal treffen oder ihr ruft euch abends an oder, äh, äh, äh, doch mal, ja keine Ahnung was, ne?
Oh.
Äh, und dann kannst du ja am nächsten Tag könnt ihr mal 'n Feedback machen.
Oh. Okay, interessant. Also, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, dass man wirklich ein <snorts> Drehbuch macht und dann und dass dass man dann 15 Minu dass der andere halt 15 Minuten lang wirklich nur ganze Zeit redet über a ü über mich vor allem. Also, darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, weil ich weiß nicht, ob es ihre Zeit wirklich auch wert ist, dass sie wirklich 15 Min eine ein Drehbuch vorbereiten, 15 Minuten lang zu reden so. Das ist ich ich fühl mich immer da schuldig, wenn sie das für mich machen.
Ja, das ist jetzt halt die Pr bisschen die Challenge nein, das Drehbuch nur, dass du jetzt dass du den vor vornherein sagst, äh, du hast 15 Minuten Zeit und bitte sprich 15 über was dir gut an mir gefällt, ohne dich zu wiederholen. Und wenn dir nichts einfällt, dann sag nichts. Dann warte aber, manchmal kommen die Ideen von selbst spontan. Das das ist das Drehbuch. Also, die sollen das nicht vorbereiten.
Achso, sie sollen das nicht vorbereiten. Oh. Achso, dann müssen sie das wirklich spontan in während des Gespräches, wirklich durchführen sozusagen.
Genau. Spontan während des Gesprächs dann meistens so, dass dann die ersten 3, 4 5 Minuten kriegt man relativ schnell gefüllt. Das ist so was, was man so was du sofort auch bei gegen jedem gegenüber sagen kannst. Aber dann wenn man dann die Stille zulässt, dann kommen nämlich manchmal noch so paar Tiefe Dinge, die einem dann auch noch einfallen. Ach übrigens, das gefällt mir an dir und da bist immer so ruhig und keine Ahnung. Und das sind noch mal so die die großen Schätze, die da kommen. Deswegen meine ich, das Drehbuch mit den 15 Minuten ist unbedingt einzuhalten.
Oh, okay, interessant. Also.
Ja, und das machen mit all deinen Freunden und dann sei lass dich mal überraschen, was die alles Tolles an dir finden. Und nimm's an, das ist ja da dadurch dann deine Aufgabe, ne? Und nicht bewerten. Ähm, die wollen dir ja nicht schönreden, sondern gehe davon aus, die sind ganz ehrlich und hör mal zu, was die alles Gutes an dir finden.
O Oh, okay. Ähm, Dankeschön für das für den Ratschlag. Also, darüber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Das werde ich umsetzen.
Ja. Und diesen innere Kritiker, äh, den kannst du ja sagen: „D du b du bist super. Ähm, du hilfst mir, Fehler zu finden, Aber du darfst auch mal nach 10 Stunden tagsüber Pause machen.“ Den kannst auch gerne mal die Pause schicken. Probier das auch mal so als 2. Tipp.
Alles klar. Dankeschön für deine Ratschläge. Das war das hat mir sehr geholfen.
Ja, ich drücke dir die Daumen. Gutes Gelingen. <snorts>
Jo, dankeschön.